Halo. Iya, heeh, selamat bergabung kembali, Mbak.
Halo, iya, halo. Iya Kakak, selamat pagi.
Mhm. Iya, selamat pagi juga untuk Mbaknya. Gimana kabarnya Mbak? Semangat dan sehat?
Sehat. Iya, sehat dan semangat, Kak. <chuckles>
Oh. Iya, <chuckles> tentunya ya, Mbak, ya. Wah, kayaknya seru nih, Mbak, kalau mungkin ya pagi di pagi hari ini ya Mbak ya, kita ngobrol-ngobrol yang seru gitu ya, Mbak, ya.
Mhm. Oke, boleh boleh. <chuckles>
Mhm. Boleh nih ya. Mungkin kalau kita ngobrolin soal traveling gimana, Mbak, e
Iya. Oh, boleh banget tuh pas, eee, akhir minggu ya. <chuckles>
Oh boleh. Ah, betul banget ya. <chuckles> Sangat cocok ya, Mbak, ya, eee, topiknya untuk, akhir pekan ya mungkin ya, Mbak, ya? Nah heeh, betul. Kalau aku boleh tanya nih, Mbak. Biasanya iya, biasanya kalau Mbak, eee, travelling itu, mmm, Mbak, eee, hatinya ngerasa sedih kah, bahagia, atau cemas atau gimana tuh, Mbak? Kalau aku boleh tahu tuh perasaan Mbak, setelah travelling tuh?
Iya. Iya. Iya. Mhm. Oke. Kalau aku traveling, itu biasanya campur aduk ya Kak, eee, jadi, eee, ter eee, ada saatnya saya meris merasa lebih bahagia, karena, eee, bisa liburan, bisa melihat tempat-tempat yang indah, bisa berbelanja, seperti itu. Tapi ada juga kerepotannya tersendiri Kak, karena travelling itu kan
Mhm. iya. Oh, iya iya. Heeh. Iya. Iya. Mmm, wah, di mana tuh, Mbak? <chuckles> Heeh.
Iya, traveling itu kan butuh persiapan yang matang dan banyak barang bawaan, eee, begitu. Jadi, eee, ya tapi di situ seninya ya, kalau traveling, eee iya. Jadi kita harus pandai-pandai untuk, eee, membawa barang apa saja yang diperlukan begitu. Dan
Mhm. Oh. Heeh. <chuckles> Iya sih, betul. Iya iya. Mhm. Heeh. Oh, iya betul banget tuh. Nggak terlalu banyak gitu ya, Mbak ya, makannya nggak terlalu dikit juga ya, <chuckles> harus pas ya, Mbak ya?
Iya, seperti itu. Iya. Iya begitu. Dan lebih bahagia lagi kalau kita bisa traveling dengan, eee, adanya teman atau keluarga. Jadi, eee, ada yang, eee, saling menemani begitu, Kak.
Oke, iya. Heeh. Ah, iya iya. Heeh. Nah, heeh, betul banget. Wah, setuju banget aku sama Mbak. <chuckles> Jadi, mmm, dari iya, dari Mbak sendiri berarti, eee, pas travelling itu rasanya bercampur aduk gitu ya, Mbak ya. Ada senang kan? Ada sedihnya, kalau aku juga ada sedihnya sih Mbak, uang habis gitu, lenyap gitu.
Oke. Mhm. Iya. <chuckles> Oh gitu. Oh, oke. <laughs> Iya deg-degan juga, heeh.
Iya, apalagi travelling jauh. Ah, betul banget tuh Mbak. <chuckles> Apalagi travelling sendiri gitu ya, Mbak, ya? Deg-degan gitu ya, <chuckles> takut gitukan.
Iya. Iya. Iya begitu, Kak.
Nah, kalau aku boleh tanya nih ya, Mbak ya, tanya lagi nih. <chuckles> Mhm. Nah, kalau iya. Kalau menurut Mbak, nih ya, eee, apa sih kayak hal-hal yang paling menyenangkan gitu? Yang biasanya Mbak rasakan gitu saat traveling tuh.
Iya. Iya, boleh boleh. Iya. Oke. Kalau hal yang paling menyenangkan itu adalah saat perjalanannya ya Kak ya, eee, contohnya, misalnya waktu saya pergi ke Jogjakarta dengan teman-teman saya, eee, perjalanannya menggunakan bus untuk pindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, itu
Mhm. Iya. Oh, gimana tuh Mbak? Iya. Ah, iya iya. Mhm. Oh. Wah, jauh banget ya Mbak ya. <chuckles>
Iya, jadi itu, eee, apa ya, eee, di bus itu kami nyanyi-nyanyi bareng, ngobrol bareng, begitu Kak, menikmati pemandangan. Iya, seperti itu. Nah
Mhm. Gimana tuh Mbak? Oh. Mhm. Ngobrol bareng, mhm. Iya iya. O Wah, berarti heeh, berarti itu ya saat-saat yang menyenangkan ya, Mbak ya, bagi Mbak ya.
Mhm. Iya, eee, dan ada kalanya saya juga pernah ke Jogyakarta sendiri, naik bus seperti itu. Dan kalau sendiri enaknya, eee, saya bisa menikmati pemandangan tanpa, eee, terganggu begitu. <chuckles>
Ram Ah. Mhm. Mhm. Oh, heeh. Ah, betul banget. Wah setuju banget ya Mbak ya. Kalau aku pribadi ya Mbak ya, sebenarnya hal yang paling menyenangkan ya buat aku ya Mbak ya, saat travelling itu mencoba kulinernya tuh Mbak.
Iya. Iya. Oh, oke. Wah itu menarik itu. <chuckles>
Iya, kayak Iya, kayak contohnya, eee, lagi traveling nih ke Jakarta, wah, coba kuliner Jakarta gitu, kayak soto Betawi, kerak telor. Ke Jogja juga nih Kak, eee, coba kulinernya, gitu.
Oke. Iya.
Heeh, rasanya kayak heeh, selain keliling tempat juga, rasa dan lidah juga ikut keliling gitu Mbak. <chuckles>
Oke. Oh, oke. <chuckles> Iya, menarik sekali, memang, eee, kita, eee, sebaiknya mencoba makan makanan khas daerah situ ya Kak ya, begitu.
Betul, betul banget tuh Mbak. Nah, tapi kalau Mbaknya sendiri nih, mmm, traveling itu untuk Mbak, ya buat Mbak santai gitu atau, eee, pernah gitu, saat traveling malah Mbak makin stres gitu. <chuckles> Pernah nggak sih Mbak? Atau gimana pengalamannya mungkin boleh dicerita, Mbak? Aku kepo nih. <chuckles>
Mhm. Oh. Oke, kalau e traveling apakah bisa bikin bantu pikiran jadi lebih santai? Pastinya ya Kak. Karena traveling itu, eee, saya lebih suka menikmati keindahan alam dan menikmati, eee, perjalanan di dalam kota, begitu. Jadi, eee, saya, eee, biarkan pikiran kit eee, pikiran saya untuk, eee, tidak memikirkan permasalahan atau pekerjaan. Jadi saya fokus menikmati, eee, suasana, eee, perkotaan dan pemandangan yang ada, begitu Kak.
Coba. Oh, iya. Mhm. Oh. Heeh. Heeh. Ah, iya, iya, heeh, betul. Iya. Mhm, betul banget tuh. Oh menarik ya Mbak ya berarti ya. Jadi lebih santai gitu ya, lihat pemandangan soalnya. Ah, iya iya. Kalau saat-saat Mbak stres itu pernah nggak sih, saat traveling gitu? Apa apakah, eee, pes pengalaman Mbak selalu santai gitu, Mbak?
Iya. Eee, sepengalaman saya selalu santai, Kak. Mungkin kalau stres, eee, stres kecil saja seperti, eee, mengurus, eee, apa, eee, mem-packing barang, eee, mengurus bawaan. Eee, lalu, eee, apa ya, mengurus segala, eee, keperluan perjalanan seperti itu, Kak.
Mmm. Oh, iya, iya. Heeh. Betul. Oh, heeh. <chuckles> Mhm. Iya. Oh. Iya, iya, yah. Oke, ngerti ya, e eee, wah menarik. Kalau aku nih Mbak, eee, memang traveling ini buat kita santai gitu ya, Mbak, ya. Menghilangkan rasa-rasa stres gitu kan, dari pekerjaan yang berat gitu ya, Mbak, ya <chuckles> meninggalkan kantor. Cuman, untuk stresnya juga aku pernah nih Mbak, ada pengalaman tuh.
Iya, gimana, Kak?
Mhm, nah kira-kira, pengalamannya tuh ya, Mbak, ya, aku itu waktu, eee, traveling tuh kehilangan barang gitu Mbak. HP aku kebetulan dicopet gitu. Wah jadi bukannya santai malah stres 7 keliling gitu, Mbak, <chuckles> karena, tiket iya, kan zaman sekarang kan tiket ada di HP gitu ya, Mbak ya, uang juga ada di HP gitu kan ya, Mbak.
Oh. Oh. Mhm, Mhm.
Nah, aku ngerasa kayak, waduh ini, kenapa HP aku bisa hilang gitu saat travelling, karena nggak hati-hati mungkin ya, Mbak, ya, jadi. Iya, ujung-ujungnya aku stres gitu. Dan mau nggak mau aku ikhlaskan HP aku gitu, Mbak. <chuckles> Dan. Jadi pembelajaran ke depannya. Heeh, gitu tuh mungkin s dari travelling kalau pengalaman aku ya, Mbak, ya. Mhm.
Oh, iya. Oh begitu. Oke. Oke, eee, selain tempat baru, ada pengalaman seru nggak, Kak? Atau ada pengalaman ketemu orang baru yang bikin travelling makin bermakna?
Banyak. Heeh. Oh, kalau aku, eee, pribadi ya, Mbak, ya. Ya memang, biasanya kalau kita travelling itu ya selain, jumpa tempat baru ya, Mbak, ya. Makanan baru. Tentunya ketemu orang-orang baru, nggak sih Mbak?
Mhm.
Heeh, nah aku, pernah nih ketemu aku lagi jalan-jalan ya, Mbak, ya ke suatu daerah tuh. Nah, <tsk> aku tuh bingung gitu Mbak, cara mesan makanan di daerah itu gimana. Nah, terus ada satu orang yang ngebantuin aku gitu Mbak. <chuckles> Jadinya kita kenal gitu, jadi lebih dekat gitu.
Oh begitu, oke.
Nah, terus iya. Dia jadi tour guide aku lah istilahnya di tempat itu, gitu Mbak.
Wah, menarik sekali ya, bisa ketemu orang baru.
Heeh. <chuckles> Betul betul banget. Ya, bisalah Mbak ya, kita traveling juga bisa menambah koneksi kan? Ketemu, orang baru ya. Apalagi mungkin yang orang-orangnya ya, berasal dari negara lain mungkin ya, kalau kita traveling mancanegara kan, belajar budaya banget ya, Mbak ya, saat kita traveling. Seperti itu ya? Mmm.
Iya. Iya. Iya betul, iya seperti itu. Eee, Kakak kalau boleh saya tahu pernah traveling ke mana saja, Kak?
Iya iya. Oh, aku an anaknya suka traveling banget nih, Mbak, <chuckles> di dalam in iya di luar Indonesia juga pernah, gitu Mbak. <chuckles>
Oh oke. Oke. Eee, mungkin bisa diceritakan, Kak? Pengalamannya di dalam negeri?
Iya. Mhm. Wah, sebenarnya kalau traveling itu, s aku sengaja ya, Mbak ya, untuk menghilangkan stres ya. Kalau di dalam ini ya Mbak, ya. Pengalaman aku aku pernah ke Jogja gitu Mbak. Ke heeh, ke Jawa, ke Bali, ke Sumatra. Nah, jadi aku ada pengalaman lucu nih Mbak, kalau aku boleh kasih tahu ya. Nah aku i iya, aku kan gedenya di Sumatera ya, Mbak ya. Terus iya, terus aku main ke, eee, Jawa gitu, Mbak. Terus, aku mau mesen minuman tuh. Dan aku bilang ke Mbaknya, "Mbak, Mbak ada pipet nggak?" <chuckles> Dan pelayannya nggak tahu gitu Mbak, waktu aku di restoran, gitu. "Pipet itu apa ya Mas?" gitu, dia nanya berkali-kali ke aku Mbak.
Oke. Mhm. Mhm. Iya boleh. Iya. Oh. Oke.
Jika iya, aku terheran-heran, "Kok dia nggak tahu ya pipet apa?" Nah, terus aku bilang, "Pipet itu yang buat kita nyedot minuman itu," "Oh sedotan!" kata pelayannya gitu. <chuckles>
Oke. Jadi ada kendala, eee, perbedaan bahasa ya, seperti itu ya.
Heeh. Nah, betul di daerah aja sebenarnya ada kendala ya Mbak ya, apalagi kita, eee, travelling keluar gitu, wah lebih banyak lagi mungkin kendalanya Mbak.
Oke. <chuckles> Iya, eee, menarik sekali Kak pengalamannya, eee, bisa ke dalam negeri, bisa ke luar negeri juga, begitu. Nah, kalau misalnya Kakak disuruh memilih, eee, ingin travelling sama siapa sih Kak, yang paling bikin hati Kakak bahagia?
Hmm. Betu Mhm. Oke. Ah, iya. Wah, ini pertanyaannya berat sekali ya. <chuckles> Mohon maaf ya, Mbak ya. Kalau aku pribadi sebenarnya aku lebih suka, eee, traveling sendiri sih, Mbak. Karena iya, karena fleksibel gitu kan. Kita ke mana-mana bisa sendiri gitu, kalau sama orang lain kan, kita harus, mmm, saling setuju kan satu sama lain kan? Mungkin ada iya, mungkin ada yang nggak mau nih ke tempat A gitu, padahal kita mau banget ke tempat A gitu. <chuckles>
Iya. <chuckles> Oh. Oke. Oh begitu. Tapi kalau traveling bareng-bareng bukannya bisa didiskusikan terlebih dahulu ya, Kak?
Iya. Hah. Mhm, wah kalau aku ya, eee, susah ya, Mbak ya, aku tipikal orang yang suka, nyelonong ke sana-sini gitu Mbak.
Oke. Oke, jadi, eee, tidak ingin tergantung dengan orang lain ya, begitu ya?
Heeh, betul banget nih. Tapi kalau Mbaknya sendiri gimana tuh, Mbak? Kalau aku boleh balik tanya tuh, Mbak pengen traveling sama siapa tuh, kalau bisa milih?
Aku ingin traveling dengan keluarga sih, Kak, karena aku jarang sekali atau hampir tidak pernah traveling dengan keluarga, begitu.
Mhm. Oh, iya iya, heeh. Oh, travelling sekeluarga jadinya ya, Mbak, ya? Oh, jadi rame-rame gitu ya, Mbak, ya? <chuckles> Oh.
Heeh. Iya. Iya, rame-rame betul. Jadi karena mungkin sudah karena sudah lanjut usia, eee, jadi kesempatan untuk traveling itu hampir tidak ada. Tapi kalau misalnya, mmm, diberi kesehatan, eee, saya ingin traveling bareng-bareng, begitu.
Mmm. Mhm, nah Iya. Mhm. Oh, bareng keluarga, eee, itu kira-kira ribet nggak sih ya, Mbak, keluarga, gitu kan? Apalagi keluarga besar ya, Mbak, ya. <chuckles> Akomodasinya susah nggak sih Mbak, kalau kita pikir lagi? Atau menurut Mbak itu bukan masalah gitu, Mbak?
Iya. Eee, sebenarnya kalau dipikir-pikir memang rumit ya, seperti itu. Tapi kalau dipikirkan dengan baik dan matang dan didiskusikan pasti hasilnya bisa baik juga Kak perjalanannya nanti. <chuckles>
Iya. Ya, wah, menarik ya Mbak ya. Iya, aku cuma nyet Mbak ya, kayak ada destinasi mungkin yang nggak cocok gitu untuk, eee, dilakukan bersama keluarga gitu. Contohnya kayak haiking gitu kan nggak cocok ya Mbak ya, untuk sama keluarga, oh gitu. Berarti Mbak mungkin, mmm, kalau milih destinasi, eee, yang cocok gitu ya Mbak ya, destinasinya sama keluarga gitu kan, family friendly kan.
Iya. Oh, iya. Iya. Iya. Iya betul sekali Kak. Wah ini, eee, topiknya menarik sekali ya Kak ya tentang travelling, jadi pengen travelling. <chuckles>
Wah. Oh. Boleh nih Mbak, heeh, karena traveling bisa buat kita bahagia gitu ya, Mbak ya.
Oke. Iya. Iya, terima kasih banyak ya Kak untuk obrolannya.
Mhm, sama-sam